あの、なんかちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、あの、私最近、あの、新しく仕事を始めたんですね。
はい。 あ、そうなんですね。
あの、ここ、始めて、今3ヶ月くらい経ったんですね。で、それで仕事も結構だいぶ慣れてきたんですけど、でも、その、あの、こう、やってるとやっぱり、ま、自分始めたばっかりなので、うまくいかないことが多くて、で、それで周りのね、皆さんに比べたら、いや、全然まだまだだなって思っちゃうことがあるんですよね。
あ、はいはい。 はい。 そうですよね。 うーん、わ、なるほど。あ、そうですね、なかなか、こう、周りと比べて落ち込むっていうのはなかなか多いことですからね。すごいお気持ちわかります。うん、そうですね、今、3ヶ月ぐらいとおっしゃったんですけど、具体的には、その、同僚と比べてらっしゃるんですかね？
うん。 うーん。うん。 そうですね。あの、おんなじ、なんていうんだろう、おんなじあの、私学校で働いてるんですね。あの、学校のこう、特別支援教室の中で、こ、う支援員みたいなかたちで働いてて、で、その周りの支援員と比べて、ああ、まだ全然仕事ができないなって思うんですよね。
うん。 ああ、そうなんですね、はい。 うん、はい。 はい。 ああ、なるほど。そうなんですね。その、じゃあ周りの支援の方達とは、え、おんなじぐらいなんですか？入ってから。そういうわけではないですか？
うん。うん。 あ、でも、周りの支援員の方達は、もう3年いるとか、もう5年以上いる人とか。やっぱり自分とは全然、あの、比べ物にならなぐらいぐらい経験のある方達ばっかりなんですね。
うん。 あ。そうなんですね、まあ、そうですね、やっぱり周りが経験ある方だと、ちょっと自分のできなさっていうのが浮き彫りになって、難しな変な気持ちになるっていうのはすごいわかります。うん、そうでそれははいはい。
うん。 うーん、そうなんですよね。で、なんかうん、あの、経験もあるし、やっぱり、こう、臨機応変に対応できていて、で、私はなんかまだやっぱりわかんないことも多くて、「え、これどうすればいいんだろう」とか、「え、この場合は」とか
はい。 あ、はは。 ああ、なるほど、はい。 いや、まあ、ほんとにそれはもう、仕方ないことだと思うんですけど、えっと、そういったばその、そういった場合はやっぱり同僚の方も手伝ってはくれるんですもんね？はい。
はい。 そうですね、私が結構なんか、あたふたしてたりとかしたら、もちろん、うん、手伝ってくれるし、「こういう時はこうするんだよ」って教えてくれるし、すごいね、いい方たちばっかりなんですよね。
はい。 あ、そうですね。 はい、なるほど。でもその、比べてしまってちょっと、自分のできなさをなんか、自分で卑下してしまうではないですけど、そんな風に捉えちゃうんですかね？
そうですね。なんか、やっぱりあの、特別支援教室で働いているので、で、相手はあの、小学生なんですけど、結構ね、大変な子もいるんですよ。
なるほど。 はいはい。 あ、そうなんですね、はい。
そう、で、大変な子をやっぱりこう、あの、抑えるっていうか、そういうことができる人っていうのは、その周りにいる、あの、経験のある支援員の方たちなんですよね。で、私ではちょっとこう抑えられなかったりとか、こうね、こう、わあってなっちゃってる場面を、ね、抑えるのが難しかったりとか、あと、うーん、そうですね、やっぱりその何て言うんだろう、経験のある他の支援員の方がそばにいると、例えばその子供は、こうおとなしくしてるのに、こう私がいると、こう、はって、あ、この人なら大丈夫だって、ちょっとこう、あのやんちゃになったりするんですね。
はい。 なるほど。 はい。 はい。 ああ。 なるほど。 あ、そうなんですね。なんか、ああ、はいはい。やっぱ子供のその態度でちょっと露骨にわかっちゃうっていうのが嫌ですね。はい。
そう、だから、そう。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
なるほど。 そうなんですね。はい。 はいはい。 はい。 ああ、ま、そうですよね。その、煩わせてしまってるというか。なるほど。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
ああ。 あ、そうなんですね。 あ、なるほど。じゃもうほんとなんていうか、優しさのあれですよね。なんか優しさで多分、ご自身苦しんでらっしゃるのかなと思っていて。はい。
ああ、それもあるかもしれないですね。それだったらなんか、逆に私を叱ってくれた方が良かったかもしれないですけど、うんうんうん、いやほんとにね、周りの方ほんとに優しくて助けてくれて。うん、助かってるんですけど。うん。
そうですよね。 うん、なるほど。 はい。まあ、そうですね。ただやっぱり3ヶ月っていうこともあるので、もう全然、普通できないことなんて普通だと思うんですけど、はい、そうですね。その、なんだろう、いつからその自分ができないって比べるようになられたんですかね？
うん。 ああ、はい。 うーんと、まあ、仕事を始めたばっかりの時はもう何も分からない状況。で、つい最近ですね、ここいっかげつくらいに、うーんと、私に課された仕事があって、で、それっていうのが、こう、みんなで給食を食べた後に、この子供達の歯を磨く役 <chuckles> を仰せつかったわけですよ。まあ、あの子供たちが自分たちでこう1人ずつ磨いてるのを、こう隣に立って、「こうだよ」って、「こうしな」ってやったり、とかたまには、一緒にこうね、歯ブラシ持って磨いたりとかするんですけど。うん、そしたらその中で、ちょっと1人、そのさっきも言ったあの人を見て、こうちょっとね、ふざけたりしちゃう子がいて、で、その子のもう歯磨きがもう、どうにもならないんですよ、私じゃ。
そうですね。はいはい。 は はいはい。 ああ、なるほど。なかなか大変ですね。はい。 ああ、はい。 ああ、そうなんですね、はいはい。 はい。 あ、あ、そうなんですね。はい。
そうなんですよ。で、もう私はどうにもならない。できなくて、で、その子が歯磨きをする番になると、あのやっぱりその経験のある支援員の方が来てくれて、隣に。
なるほど。
で、その人がその子供の歯磨きだけやるんですよ。
ああ、そうなんですね。そのやっぱり自分の仕事をちょっと任せちゃうというか、任せなきゃいけない状況っていうのが歯がゆいっていう感じなんですかね。なるほど。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
はい。 ああ。 いや、なかなか、こちらとしてはきついものがありますね。そういうもの。はい。
そうですね。で、それがもう結構もう習慣になっちゃってて。で、その子も、ま、わかってるわけですよね。私の前ではふざけられる。けれど、あの人が来たら、ああちゃんとやらなきゃっていう感じでやるわけですよ。
なるほど。 はいはい。 ああああ、そうなんですね。そこはなんていうんですか、その子自体は、そのその子が来た時に
うん。
なんだろう、その子がおとなしくなる支援員の方っていうのは叱ったりしてるっていうことなんですか？
うんうんうん。 あ、もうでもその方はその子との、あの関係性も長いので。
あ、なるほど。
そう、昔っから、ま、そういう関係で、たぶんその子供はその支援員の方をすごく尊敬してるっていうか、あのちゃんと言うこと聞かなきゃいけないって思ってる。うん、すごいいい関係だと思うんですけど、そういう関係がこう築かれているので、ま、ちゃんとやんなきゃなってなってやるんですよね、その子はね。
はいはい。 なるほど。 そうですね。 はいはい。 あ、そうなんですね。 はん。多分そのご自身としては、その子以外の子に対しては、割とお仕事は全うされてるんですかね？
ま、そうですね。それ以外の子どもたちは、ま、きちんと話を聞く子が多いので、そうですね、はい。
はいはい。 なるほど。じゃあ、その子ををちょっと自分で手に負えないのが、ちょっと自分としては情けなく感じちゃうっていうところなんですかね。
ううん。 そうですね、なんかいろんな仕事があるんですけど、特にその昼の歯磨きの時間が来ると、「ああ、またか」って、「誰かやってくんないかな」って、ちょっとね、億劫なっちゃうんですよね。
はい。 あん。 なるほど。 はいはい。 ああ、そうなんですね。じゃ、その、一応毎回チャレンジはしてるんですかね。教えるチャレンジとう。
うん。 あ、そうですね。で、ま、自分なりにも、ま、その子のことが結構、もう3ヶ月も働いて、少しずつ分かってきたつもりではいるので、じゃあこういう方法を試してみようかなとか、こういう声かけにしてみようかなっていうのは、ま、毎日、毎日あの、やってます。で、少しずつですね、最近ですね、少しずつこうなんか、ま、ふざけるのも減ってきて、ちょっとは協力してくれるようになったかなって感じですね。
はい。 おお。 ああ、なるほど。 あ、それはいいですね。なかなか。あ、そうなんですね。じゃあもうなんか、怖いからやめてるっていう感じでもないんですもんね、その子はその支援員の方が。
うーん。 ま。 そうですね、もう怒るとかじゃなくって、もう本当にその信頼関係 <laughs> っていう感じなんですよね。うんうん。
はい。 ああ、なるほど。 なんですね。やっぱりじゃあそこは多分長年だからこそできてる信頼関係なんですかね。
うーん、そうだと思いますね。
ど、えっと、支援員の方っていうのは基本的に1人なんですか？
あ、結構何人かいます。よにんかな、今。うん。
あ、そうです。はい。 4人の方で、その子の相手ができるっていうのは、いひとりなんですか？
ううん。 ま、その一人の方、主にその一人、すごく関係性がいいなって思うのはその一人ですね。うんうんうん。
はいはい。 そうなんですね。じゃ、そうですね、そこに対してじゃあ、ほんとにご自身ができないって思うことは、ほなんか別にそんな思い詰めることはないのかなとも思いますし、 他の方もできないんだったら多分それはしょうがないことだと思いますし、で、今現在その徐々にやっていけてる、徐々に仲を深めていけてるようだったら、それはほんとに大きな進歩ですし そのまま進んでいけば、その問題は解決すると思うので、そうです、今をのままの、その態度というか、やり方をどんどん貫いていけば、そうですねその、その子とはうまい関係になるんじゃないかなと思いますね、はい。
おお、ふんふんふん。 うん。 ああ。 うんうん。 うん。 うん、ふん。 うーん。 うーん、そうですよね。だから私もなんか、歯磨き一つ取るだけじゃなくて、でもその子とあのこう、ね、あの付き合っていく場面はいろいろあんですね、他のこう勉強の場面とか、あと他の授業の場面とかもたくさんあるので、そうなんですよね。なんかいろんなところで私もその子となんか一緒に成功体験をね、あの積んだりとかいろんなこと経験しながら、なんかお互いね、わかっていけたらいいのかなって。ね、思ってんですよね。
はい。 えはい。 はい。 あ、なるほど。 もうほんと、お話聞いててすごい優しい方なんだなと思うんですけど、はい、そうですね。その子と多分今後もほんとに仲良くなれそうな感じもするので、多分、そうです、それをやっていくのもそうですし、その支援員の方に聞いてみるっていうのも一つかもしれないですね。
いえ。 うん。 うん。 ああああ。 そうですね。あの、そうですね、あの、もうその子とも、2、3年の付き合いになるのかなと思うので、そう、最初はどうだったかとか、そうですね、聞いてみたいと思います。
はい。 あん、はいはい。 あ、そうですね。そこらへんね、やっぱり最初、ん、の頃その人もできないようだったら、比べて落ち込むということも少なくなると思いますし、そうですね、やっぱり3ヶ月っていうまだ短い期間で、そこまで思い悩めるっていうのもすごいことですから。ほんとにそうですね。そんなに自分、卑下なさらずに、ひ生きていてもいいのかなとも思いますね。はい。
うん。 うんうん、ふん。うん。 うーん。 うーん。 そうですね。 そうですね、なんかやっぱり学校なので、なんか、1年間の行事を全部経験したら、ちょっともうちょっと流れがよくわかってくるかなと思うので、そうですね、まだまだちょっと長い目で、うん、頑張っていこうと思います。
はい。 そう、ね。 はい、ぜひそうしてみてください。あの、ほんとにそのまま突き進めば多分ほんとに、なんだろうな、いい先生になれるのかなと思うので、ぜひやってみてください。はい。
ううん。 あは、ああ、はい。はい。なんかお話聞いてもらってちょっと心が軽くなりました。これからも仕事頑張ろうと思います。
よかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。